Почему-то у меня блютуз отключается. А, картинка вспоминается: там какие-то 50-е, 60-е года, когда, а, на кухне там, условно говоря, разделочная доска, нож, зато весь стол уставлен, э, блюдами разнообразными. И уже современные, э, дни, когда есть и миксер, и какой-нибудь там измельчитель, и там, не знаю, пиццемейкер, и и всё, что там только не пожелаешь, <chuckles> и купленная там еда из магазина. <chuckles> Вот. Где-то у меня такой <smacks lips> а, у меня есть любимые приборы. Э, то есть я никуда без, а, такого: там 3 в 1, 2 в 1, не знаю, а, миксер, измельчитель, а, блендер. Вот такая вот штука, обожаю её.
Да. Ага, да-да-да. Ага, да. Я представляю себе, да, там, э, разные, да. <chuckles> Мгм. Да, да, знаю блендер, да.
А, ну, там просто разные венчики можно вставлять. И, соответственно, ты можешь и взбить там что-то, если тебе нужно, и измельчить. Вот это просто обожаю. А, мне дарили мультиварку. Если честно, я так и не поняла, для чего. <laughs> Она у меня часто стоит. <laughs> И я и честно, ждёт, да, что, может быть, кто-то когда-то ею будет пользоваться. М, <smacks lips> как-то на это
Ко конечно, это очень удобно, да. Я вот тоже про мультиварку думал, такой тоже гаджет как бы, да. Ага, но говорят мгм. Но говорят, полезно на пару всё, всё такое обезжиренное, всё такое поле
Я, видимо, не настолько, э, зацикленный на правильном питании человек. То есть я спокойно варю в воде, если мне надо что-то сварить. И именно вот на пару там что-то нет, не такое люблю. Еще я, а, купила себе, м, как же это называется, такая маленькая, а, духовочка. А, air fryer это называется, но это в виде духовки небольшой. И вот, если честно, я тоже ее люблю, потому что она маленькая, нагревается очень быстро. <smacks lips> И, и я там всё готовлю. Я там выпекаю всё, что мне надо, там: курицу, пирожки, печеньки, э, картошку. Ну, то есть вот всё, что мне надо, я делаю в ней. Вот именно, э, с точки зрения духовки. Да, да, и прям я так радуюсь, <chuckles> что она маленькая, компактненькая и служит мне верой и правдой.
Да-да-да, понимаю. А, air fryer. Да, з да, знакомая штука, да. А, и что там можно готовить в ней? Вау. Ну, это очень удобно, да. Ну, э это, может, даже лучше, чем ми микроволновка, да, то есть вот, э, оно быстрее.
Э, ну без микроволновки тоже с там есть, по-моему, режим, а, какого-то подогрева. Но, честно говоря, микроволновкой проще. Поставил там что-то на 30 секунд, и у тебя уже там подогрелось, да, молочко там для кофе, например, я не знаю, или ребён
Да, без неё уже сложно жить. Э, сложно представить жизнь без микроволновки. Особенно в офисах, где все к ней во время обеда липнут, да.
Сложно, да. Согласна. Хотя Точно. Точ Э, вообще, страшно представить, как раньше жили без такой простой вещи. <chuckles>
<chuckles>